मेरे साथ अ, ऐसा होता है अक्सर बहुत बार कि योजना बनाता हूँ मैं और
जी।
सब कुछ बढ़िया करता हूँ, प्लान करता हूँ प्रॉपर। चलो ये करना है तो करना है और ऐसा नहीं कि छोटी-मोटी चीज़ें औ प्रॉपर करता हूँ सा सारी चीज़ें को, बहुत बार कर चुका हूँ। लेकिन हर बार फ़िर वही होता है जब भी करता हूँ, गड़बड़ हो जाती है या तो कोई समस्या आ जाती है जीवन में, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस या तो फ़िर घर में कुछ या फ़िर कभी किसी की शादी और वो इतनी इम्पोर्टेन्ट है कि जाना ही जाना है। तो उसके वजह से सारा चौपट हो गया जो किया था मैंने, चाहे फ़िर जिम लगाना हो या अ, पढ़ाई के बारे में हो या फ़िर मेरे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, बिज़नेस के बारे में हो, जॉब्स के बारे में हो। तो ये होने मैं मैं इतनी किताबें पढ़ने के बाद किताबें पढ़ता हूँ कि नहीं यार ये सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अ, एटॉमिक हैबिट्स हो गए वगैरह-वगैरह लेकिन फ़िर भी होता है, <chuckles> जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल चीज़ कि अ, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या है, मैंने कभी इसको नहीं हैंडल किया, इसको सुना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं प्रॉपर कि यार ये ठीक है। थ्योरेटिकल बातें तो बहुत होती है, सभी कहते हैं कि नहीं वो है एक आप संकल्प लेना चाहिए, रेज़ोल्यूशन होता है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करें अप्लाई, क्या होना चाहिए। माने डिसिप्लिन अ, किस लेवल का डिसिप्लिन करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर हेल्थ खराब हो गई बीच में, ठीक है? बुखार हो गया बहुत तेज़, तो वो तो गया ना, डिसिप्लिन कहाँ तक मतलब एक उसको तो क्रेक ही होना है कुछ त पॉइंट पे जाके। और मेरे साथ तो होता कि 3-4 दिन में हो जाता वो ऐसा कुछ। तो फ़िर वो और चले गए उसमें 1 महीना, 2 महीना, फ़िर ऐसे सालों साल निकलते जा रहे लेकिन जो करना है, वो हो ही नहीं पाती, वो चीज़ कभी साकार नहीं होती। जो हमें प्लान करना है वो प्लान कभी भी वास्तविक रूप धारण ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए कोई ऐसी है टेक्नीक या कुछ ऐसा नुस्खा कि जिससे बहुत एक छोटी चीज़ है भाई इससे वो समझ जाओ और ये करो इससे?
अच्छा। ओह! बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी भावनाओं को और देखिए बिल्कुल आप अगर यहाँ आए हैं तो बिल्कुल मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। मुझे कुछ प्रश्न आपसे ज़रूर जानने होंगे जैसे कि आपने कहा कि अ, आप ग़लत अनुमान लगा लेते हैं कहीं न कहीं। जो आप समय निर्धारित करते हैं किसी कार्य के लिए तो वो कहीं न कहीं उस समय पूरा नहीं हो पाता। कुछ न कुछ ज़रूर चीज़ें आ जाती हैं। ऐसी चीजें आती हैं जो कहीं न कहीं उनको टाला नहीं जा सकता है। तो मुझे ये बताइए कि वो थोड़ा-सा विस्तार से मुझे समझाइएगा कि वो किस तरह के काम हैं, किस तरह की चीज़ें हैं और ऐसी क्या रुकावट आई है? अगर कोई उदाहरण हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे और अभी आप अ, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब थोड़ा-सा उसको मुझे विस्तार से बताइए, किस तरीक़े की वो स्थिति गुज़र रही है मुझे जरा समझाइए?
बिल्कुल। बिल्कुल मैडम। अ, होता ये है सिम्पली अगर इतनी सिंपल बात करूँ कि मेरा एक ही संकल्प है। कई वर्षों से बना रहा है कि मेरे घर के सामने है पार्क, बहुत बड़ा पब्लिक पार्क और दूर-दूर से लोग वहाँ आते हैं घूमने। और मैं ख़ुद मेरे घर के सामने होने के बावजूद भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा मेरा सब मतलब डीसाइड इतनी बार किया मैंने अपने आप को बिल्कुल दे, "भाग मिलखा भाग" देख के फ़िल्म देखे कि नहीं यार अपने को कुछ करना चाहिए यार। तो लेक़िन वो जैसे मैंने कहा वो थियोरेटिकली मेरे माइंड में स्टोर्ड है वो चीज़ें। और रोज़ मुझे गिल्ट लगता है इस बात का गहरा गिल्ट होता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फ़िर सुबह हो जाती है, फ़िर रात हो जाती है और काम इतना पड़ा है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे ब बहुत लोगों से मिलना होता है जो कि बिल्कुल आपके जैसे बुद्धिमान लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई कैसा है? तो
जी। हुँ।
तुम जो अपने मन में संकल्प भी ले भी रहे हो ना तो वो जो पूरा पूरा क्यों नहीं हो पा रहा क्योंकि वो उस लेवल पर जा ही नहीं रहा वो संकल्प कि यार मुझे करना है चाहे जो हो जाए मैं जाऊँ पार्क में सामने ही पार्क है। बस जाऊँ जाना एक बार ऐसे घर से निकलना है। अच्छा ट्राई करने के लिए मैम मैंने किया ट्राई मैं बहुत बार गया और मस्त माहौल था। कभी बारिश के दिनों में गया बढ़िया से कभी ठंड के मौसम में गया कभी समर में भी गया। लेक़िन वो ऐसा पकड़िए 365 दिन का साल है, उसके अंदर 65 दिन भी जाना नहीं होता मेरा। 65 दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो बाकी 300 दिनों का क्या? तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ठीक है अगर 65 डेज़ नहीं गए तो अलग बात है लेक़िन 300 दिन तो जाना होना चाहिए और वो बहुत अच्छी बात है। मानिए जैसे हम मोबाइल पर देखते हैं कि 10 किलोमीटर घूमना चाहिए ना 10,000 स्टेप्स मेरा आप देखोगे तो 0 होता है डेली का, ठीक है स्टेप्स क्योंकि पूरा बैठा काम है, बैठे हैं सब को ये कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें कि हमारा दिन अच्छा हो गिल्ट भी ना लगे और मतलब जिस-जिस दिन मैं गया हूँ ना मुझे याद है मुझे इतनी खुशी हुई है। जिस दिन मैं पार्क में घूमने गया हूँ और बराबर 1 घंटा 45 मिनट्स मैंने वहाँ व्यतीत किए उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा दिन। लेक़िन वो फ़िर वही ऐसा लगता है कि क्या करूँ इसके लिए मैं सही में।
जी। हुँ। ओह! जी बिल्कुल। अच्छा। हम्म। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कि आप एक पार्क में जाना है सामने और आप नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, मैं जान सकती हूँ कि मतलब क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या चीजें आपको रोकती हैं? आपके पास समय का अभाव है, आपका मन नहीं करता। कोई आपको परेशानी है जिसकी वजह से नहीं जा पाते। मतलब वो कारण क्या होता है कि आपको वो कारण रोक देता है कि आपको वहाँ नहीं जाना है?
अगर सच बताओ मैडम सच तो ये है आलस सबसे पहला और जो हम कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन वाला काम, ठीक है। कि वो द करेंगे, करेंगे, करेंगे या कल से तो पक्का करेंगे। वो कल कभी नहीं आता है। ठीक है जैसे हम कहें ना करना है तो आज करना है। जैसे अभी हम बात करें तो कल मुझे करना ही करना है। लेक़िन अ, कल क्या है पता है 7 बजे मेरी मेन शिफ्ट है एक, ठीक है। तो 7 बजे काम पे जाना है और 7 बजे जाना है तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा एक्ज़ैक्टली और 5 बजे मैं उठ नहीं पाऊँगा। तो और मुझे रात में देर हो जाती है सोते समय मतलब कभी-कभी 12 1 बज जाता है। तो ये जो सारा चल रहा है ना खेल तो इससे बाहर निकलना है। इस खेल से जब मैं करूँगा तब तो वो होगा ना साकार। तो इसके लिए हाँ तो और ये पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। पैसा और जो बोलते हैं ना वर्क लाइन बैलेंस वो वो उसकी पूरा ख़राब हुआ काम पड़ा है मेरा वर्क लाइफ बैलेंस का।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। सही बात है। हम्म, जी मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, मैं जान सकती हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या है? और आपका वीकेंड पे कितनी छुट्टियाँ होती हैं। मतलब कुछ थोड़ा-सा मुझे अपने कार्यस्थल और आपकी दिनचर्या के बारे में बताइए?
बिल्कुल, बताता हूँ मैडम बताता हूँ। संडे के दिन तो छुट्टी होती है एक्ज़ैक्टली ठीक है। और बुधवार के दिन भी मुझे छुट्टी होती है। मेरा एवरी वेडनेसडे और संडे मेरा ऑफ होता है। ठीक है? और बाकी 5 डेज़ इन अ, वीक मैं काम करता हूँ पूरी तरह से। ठीक है? झोंक देता हूँ अपने आप को जैसे बोलते हैं ना अ, जो है फ़ौरन कन्ट्रीज में कि भई अ, वेस्टर्न कन्ट्रीज में कि 5 डेज़ पूरा झोंक के काम करो फ़िर 2 डेज़ जो है वो एकदम ध्यान दो। लेकिन फ़िर वो वो 2 दिन में फैमिली टाइम आप समझते हो। फ़िर वो टाइम दिन हो गया। फ़िर अ, गए परिवार के साथ तो वहाँ से रात में आए। ठीक है? ख़ाना-वाना ख़ा के आ गए तो 12 बज गए। फ़िर सुबह आलस या तो फ़िर दूसरा दिन तो सोमवार ही है फ़िर। तो ये ये हुआ पड़ा है सारा खेल ख़राब है। तो मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन तो ऐसा तो लगेगा नहीं। ये कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या ऐसा सुझाव होगा कि जो हाँ, मतलब स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मुझे इस इन इस मामले में।
जी। हुँ। जी। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, सिर्फ अभी के लिए आपका यही एक मैं लक्ष्य है कि उस पार्क में आपको जाना है, घूमना है, बैठना है, आपको शांति माहौल में अपने लिए समय बिताना है?
बिल्कुल मुझे क्योंकि जैसे मैंने कहा मैम बिल्कुल-बिल्कुल कि मैं जब भी जाता हूँ ना मेरा दिन बन जाता है। इतनी खुशी और इतना सही लगता है क्योंकि वो जो गिल्ट है, एक बोझ है मेरा कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क दुःख है, हमारे जो एम एल ए साहब हैं। उन्होंने सामने पार्क बना के दिया। हम देखते हैं आज के डेट में पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन इन्होंने करके दिया है। और इतना सुंदर पार्क बना के दिया है, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। तो मुझे बहुत खराब लगता है यार भारत जैसे देश में हमारे सामने इतना जैसा बिल्कुल अमेरिका बना के रखा हुआ है, हम यूज़ नहीं कर रहे उसका। क्या फायदा ऐसी जिंदगी तो दुःख बड़ा होता है। और मैं समझदार व्यक्ति हूँ तो मुझे दुःख होता है कि मैं यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फ़िर भी नहीं कर पा रहा हूँ। <chuckles> इसलिए <chuckles>
जी, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। और देखिए मैं अगर आपने मुझसे सलाह माँगी है तो बिल्कुल मैं आपको सलाह देना चाहूँगी इस बारे में। क्योंकि अ, देखिए आपने कहा कि 5 दिन झोंक दिए जाएँ और 2 दिन आप मतलब अपने लिए समय निकालें। ऐसा आपने जो अ, ये एक उदाहरण दिया, कहीं न कहीं दूसरे देश का उदाहरण दिया और बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। देखिए, 5 दिन अगर आप झोंकते हैं तो 2 दिन वो आप डिज़र्व करते हैं खुद के लिए केवल। है ना? क्योंकि वो आपने 5 दिन काम किया है। अब देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि सो ये सब आपको पता है कि भई आपको जाना है, आपको अच्छा लगता है और कहीं न कहीं आपको समय निकालना चाहिए। तो ये सब मैं आपको क्या ही बोलूँ कि हाँ, ये सब करना चाहिए क्योंकि ये सब आपको पहले से ही पता है कि ये करना है। और कैसे करना है, क्या तरीके हो सकते हैं, वो मैं ज़रूर सुझाव आपको दे सकती हूँ और आपको पसंद आए तो ज़रूर आज़मा के देखिएगा। अ, जैसे आपने कहा ना कि 2 दिन आपको मिलते हैं जो आपको परिवार के साथ देने होते हैं, है ना? तो देखिए आप क्या कर सकते हैं ना कि अपने परिवार में किसी भी एक सदस्य को अपने साथ के लिए रख सकते हैं कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम्हें मुझे लेकर जाना है। क्योंकि जो ये परिवार होता है ना, ये कहीं न कहीं एक दूसरे से बड़ा ही अ, जुड़ा हुआ होता है। कहीं न कहीं एक दूसरे की बहुत अ, केयर करता है, सब कुछ करता है। तो आपके परिवार में कोई भी एक सदस्य जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये आपका साथी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता-पिता में से भी कोई हो सकता है।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।
तो मुझे लगता है कि किसी भी एक सदस्य से आप बात करें और आप उन उनको बोलें कि देखो रोज़ाना तो मेरे पास समय होता नहीं। लेकिन देखो बच्चों हमें क्या करना है ना कि हमें इस बार जो वीकेंड मनाना है अपना, उस पार्क में जाके बैडमिंटन खेलना है, जो भी खेल आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं क्या होगा कि आपका मन नहीं कर रहा, आप अपने आप को आलस के मारे जो भी कह लीजिए, आप अपने आप पे नियंत्रण करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने वो बात किसी से कह दी अपने परिवार में और उनको खास तौर से बच्चों को अगर कह दी कि खेलने जाएँगे उस पार्क में। और तुम लोग मुझे जबरदस्ती लेके जाओगे, ऐसा भी कह दीजिएगा उनको। क्योंकि आप चाहते हैं जाना और जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको वो ज़िम्मेदारी दे दीजिए कि उनका काम है कि वो आपको लेकर जाएँ। और देखिए वहाँ पे आपके दोनों ही जो आप आपने कहा कि वो जो समय होता है वो परिवार को देना होता है, आपको समय नहीं मिल पाता। और बाकी तो आप देखिए ना कितना खूबसूरत सा वो समय होगा आपके परिवार के साथ। वो कोई भी समय आप चुन सकते हैं, वो सुबह एकदम मतलब सुबह का समय चुन सकते हैं, शाम का चम समय चुन सकते हैं। है ना? कोई भी वो समय चुन सकते हैं जो आप अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ जाएँ, थोड़ा बैडमिंटन खेलें, थोड़े बहुत घर से ऐसे स्नैक्स वगैरह ले जाएँगे की चलो भैया, आज तो उसी पार्क में हमें दिन बिताना है क्योंकि बहुत सुंदर पार्क है वो। और एक पिकनिक की तरह से, भले ही वो पास में है लेकिन कहीं न कहीं जब आपका मन है जाने का तो किसी को साथ में लगाइए और बस शुरू हो जाइए, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं पार्क में जाना। और हाँ, आलस ज़रूर होता है ये मैं समझ सकती हूँ, जब इंसान थक जाता है तो मन नहीं करता। तो उसी मन ना करने के लिए क्योंकि आप खुद से कभी उठकर नहीं जाएँगे, आपका जो आलस है ना वो हमेशा आपको रोकता रहेगा। तो आप ये तकनीक अपना सकते हैं और एक बार अपना के देखिए, हो सकता है कि फ़िर हर हफ्ते ही आप जाके कहीं न कहीं वहाँ पर बैठें। और अ, वीकेंड मनाएँ अपना और फ़िर तो कहीं न कहीं वो आपकी आदत में आ जाएगा। तो आप रोज़ाना सुबह-शाम वॉक करने भी वहाँ पर जा सकते हैं। है ना? तो ये तरीके आप मुझे लगता है कि आपको अपनाने चाहिए।
बिल्कुल मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैडम। सही है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। <chuckles> सही। हाँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत सही मैम बिल्कुल, ये तरीका तो मुझे मतलब सूझा ही नहीं कभी। ठीक है? ये मेरा एकदम अ, मैं अपने आप से ही बोलता था कि क्या तरीका लेकिन ये सही एकदम आपने सही सुझाव दिया, इस पे मैं बिल्कुल गौर करूँगा और इसको अपनाऊँगा, ये सही बात कही आपने एकदम बढ़िया। परिवार के बहुत सारे सदस्यों को मैं बोल के रखता हूँ, खाली बच्चों को ही नहीं सबको ही ताकि कोई ना कोई साथ हो तो बड़ा मज़ा आता है। पता भी नहीं चलता समय का ये बस सही कहा आपने बिल्कुल सही।
जी।
बहुत सही सुझाव था ये। और बिल्कुल ये आलस की वजह से ही हो रहा है मेरा और कि त मैंने किसी को बात ही नहीं करी ना इसके बारे में। अपने अंदर ही बस ये डिसीज़न लेता हूँ और फ़िर वो काम के चक्कर में छूट जाता है, बरोबर है आपने। तो किसी को अगर कह के दूँगा सबको तो वो बिल्कुल मुझे या तो कहेंगे कि भाई हम तो बिज़ी हैं कम से कम तू तो चले जा। तो एक अच्छा रहेगा, कमे मम्मी बोल देगी है ना पप्पा बोल देंगे, चलो मैं आ जाता है तुम चले जाओ। जाना है तो जाना है, सही बात है बिल्कुल, बहुत सही सुझाव है ये। तो मैं समझता हूँ इस पे बिल्कुल कार्य करूँगा और ईवन कल से ही करूँगा, बिल्कुल कल से ही शुरू करता हूँ, सबको कह के और मैं खुद से भी आलस को कम करके कोशिश करूँगा बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। उम्मीद है कि मेरी सलाह आपको काम आए।